Uhum.
Não sei não, sabe. Eu não sei se eu não sei se eu se eu iria querer lidar com a mídia. Porque, eu acho que é uma coisa tão
Bom. Os registros dizem que a, os artistas que são completamente apaixonados pelo que fazem, o sonho
Ai, não sei explicar.
é ser famoso e ser grande quando alcançam a vida não é fácil.
Uhum.
Agora, imagina quem não quer. <laughs> Entendo. Claro.
Sim. É. Eu acho que, isso, não é pra mim, não. Eu acho que cantar numa igreja local, assim, mesmo ou Ah, co antes, eu cantava em várias igrejas, sabe. Porque ainda tinha gente que me chamava pra cantar em outros lugares. E, aí <chuckles> E aí, eu ti às vezes, eu cantava em evento público, assim, na rua que ai, tinha cidade que fazia alguma coisa, assim. E aí, eu ficava em pânico. Ficava desesperada. Teve uma vez que Hum.
Uhum. Ah é? Fazia turnê mundial nas igrejas. U ah, então, você é famosa. Descia do palco. Vinha gente tirar foto com você?
Não. <laughs>
Tá bom. Um dia um dia vai.
Não. Eu não era conhecida nesse nível, né.
Um dia vai acuan vai acontecer. Aí, você sorria, não faça cont como a outra que te magoou.
Eu não era conhecida assim. Sim. Não. Não. Se um dia acontecer eu não vou ser assim não. Eu já sei. Mas também não deve ser fácil, não.
<laughs> Aham.